जी, ऐसे तो जो है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा कलाकार पसंद है। लेक़िन जो बात नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी में है ना वो कहीं मुझे लगता नहीं कि और एक्टरों में है। क्योंकि पहले तो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल एक्टिंग करते हैं और देखा होगा ना मतलब जो है कई ज़्यादा मूवीज़ और वेब सीरीज़ में भी आ गए हैं और उनकी जो एक्टिंग है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है और मतलब काफ़ी लोग जो है ना उनको प्यार दे रहे हैं। आप आजकल आपने देखा होगा क्योंकि कई जो उनकी मूवी जो थी ना वो ब्लॉकबस्टर गई है और धीरे-धीरे ऐसी मौका मिलता रहा ना और मतलब आर्टिस्ट को भी, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं वो अपना नाम रोशन करेंगे इन सब चीज़ों में।
जी। अ, अच्छा, अच्छा। अच्छा, अच्छा। हाँ, ये बात तो सही है। जी। हाँ, हाँ। जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। ये बात तो सही है, बिल्कुल।
बिल्कुल। जी, आपके क्या विचार हैं?
वो उस नहीं-नहीं आपने ऐसे बताया कि एक बहुत उम्दा एक्टर की आपने बात करी है। अगर उनकी बात की जाए तो उन्होंने भी कुछ ऐसी-ऐसी उन्होंने पिक्चरें और चीज़ें बनाए हैं, जिसमें कि लोगों को देखकर यक़ीन नहीं होता है कि वो कले वो कला कर रहे हैं या फ़िर वो पिक्चर एक ज़िंदगी जैसे लोगों की चल रही है। तो हाँ, ऐसे लोग जो होते हैं, वो एक अच्छा टैलेंट जो होता है, वो लेकर भी बाहर आते हैं और कई बार ये जो चीज़ें होती हैं, ये दब इस वजह से भी जाती है कि भ्रष्टाचार बहुत इतना हो जाता है कि जो, इंसान के अंदर एक अच्छा टैलेंट होता है, उनको लगता है कि नहीं ये चीज़ सच है और मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ। मगर क्या है कि मैं पैसों से उतना मज़बूत नहीं हूँ तो उन लोगों को फ़िर पीछे हटना पड़ता है।
जी। हाँ। बिल्कुल। हाँ। बिल्क बिल्कुल। हाँ। जी, जी। बिल्कुल। हाँ।